Ayan, magandang hapon sa'yo, kamusta ka?
Ito ayos lang naman, magandang hapon din, kamusta ka, napatawag ka?
Ayan, um, wala lang naman kasi kapagka umuulan, medyo umuulan kasi sa amin dito, ah, trip na trip ko talaga makinig ng music. And I love music talaga. Ayan matanong ko lang 'no, ah, bakit kaya mahalaga yung music sa araw-araw 'no nating buhay?
'Yan. Dahil totoo. Mm mm. 'Yan. We well sa'kin napakalaki ng epekto ng, ah, music kasi parang ito yung nagiging outlet ng emosyon natin, 'di ba kapag na 'yan ganiyan naulan tayo nakapakinig tayo ng malungkot na music, medyo may na nabubuo kang senaryo sa utak mo, 'di ba? So 'yan 'yung tingin ko 'yung parang, ah, makakapag-relax ka or makaka may mapaglalaanan 'yung emosyon mo, kunwari sa rock music naman kapag galit ka, dun mo na ibubuhos. So ganun yun talaga yung pinaka-effect sa'kin ng, ah, musika sa araw-araw. Eh, ikaw, sa sarili mong opinyon 'yan, bakit mahalaga ang musika sa ating araw-araw na buhay? Yan.
Mm, mm. Oo, oo. Mm. Oo. Mm. Alright. Um Ayan. Ayan, unang-una, I love music talaga, mas prefer ko makinig kesa manood ng movie, yes. Para sa'kin mm, para sa'kin mahalaga 'yung music kasi nada-divert niya 'yung emotion ko kapag malungkot ako, parang eri kapag nakapa nakapakinig na ako ng music nababago niya 'yung emotion ko, and kapag mga worship songs naman 'yung pinakikinggan ko na-uplift niya naman 'yung spirit ko. Lalo na kapagka problemado ako papakinggan ko lang yung kanta ni Don Moen na ano, "God will make a way" ayan. So parang nakakaisip na kaagad ako ng solution. So talagang I love music to the extent na, mas madalas ko siyang gawin sa free time ko and bago matulog. Minsan nga nakatulogan ko na naka-headset pa ako, eh. Tapos sabi ko "Bakit, nagising ako madaling araw parang ang ingay nasa tenga ko." 'Yun pala, nakikinig pa ako ng music yan, so talagang ano ko siya sobrang love, ayan.
Hmm, parehas tayo. Oo. Iyan. Hmm. Oo. Alam mo guilty din ako diyan, eh, 'yung naiiwanan 'yung headset sa tenga 'yung minsan, ah, 'yung sa panaginip mo mismo nandun din 'yung music, Tas ng ganun oo, kasi naririnig mo habang natutulog ka, so guilty din ako diyan. So ako din halos prarehas tayo 'no, 'yung hindi ako, ah, ma mas mahilig ako manood, ah, I mean makinig ng music kesa manood ng pelikula. Kasi ayan natugtog din kasi ako nung high school, so kaya pero, ah
Oo. <laughs> Totoo, totoo. Mm. Mm. Makinig. Pelikula, yeah. Wow! Anong instruments mo?

Mm, yan. So, yun <clicks tongue>
Air supply, yan oo. Eto naman 'no, may tanong pa ako, sa tingin mo paano naiiba yung epekto ng musika sa bawat tao tsaka yung sa generation sa henerasyon? Paano kaya naiiba epekto?
Ano yan? Ah, o oo sa bawat tao kasi talaga, sa iisang tao lang marami nang emosyon yan eh. So ma maraming epekto or maraming, ah, kumbaga, ah, nagle kumbaga ang isang, ah, art na musika parang iba-iba yung kulay niyan, iba't ibang genre na at siya mismo sa iba, iba't ibang genre na yun iba-iba rin yung emosyonal naibibigay, so, ib mm. Iba-iba yung epekto nito sa tao maaring maka katulad nung sa atin, makapag-uplift ng spirit or ma-motivate. Yung iba mas nagiging masaya, yung iba 'no ke ah, kailangan, ah, na nalulungkot pero yung sa henerasyon ngayon, ah, evidently na parang nag-e-evolve na, lak ang laki ng e pag ebo ng ebolusyon ng music kung ikukumpara yung noon. Ma para sa'kin ang isa sa kinakalu kinalulungkot ko is mas nagfo-focus sila sa beat kesa sa oo mis
Mm. Oo. Yes, korek. Mm. Mm. Mm. Oo, totoo sa content nung mm.
E exactly kasi di di ba dati yung mga katulad nung mga idol mo na, ah, artist o mga musician 'no, hindi yan ano, eh hindi yan nagru reretoke ng boses nila sa studio.
Oo. Yes, korek, <sniffs> oo.
Di ba, halos mano-mano kung ano yung naririnig mo sa, ah oo. Kung ano naririnig mo sa radyo oo, wal pag nakita mo sila sa live, yun talaga yung boses nila. Ngayon ang dami ng ano retoke, isa na diyan yung mga auto-tune. Ako, uh, wal mm, wala naman akong problema sa pag-o-auto-tune as long as maganda rin yun naman yung, ah, um nagiging kalalabasan. Ang problema masyado nang independent yung mga musician dito sa, ah, pag oo gagawa ng kanta gayun, ganun din sa lyrics. Karamihan ng mga alam mo ba karamihan ng mga artist ngayon umaasa na lang din sa isa sa mga AI. So yun, di ba parang
Mm. Yun talaga yun. Hindi tinitimpla, ah, um, o Oo, mm. Oo nga. Kalalabasan. Oo. Mm. Mm. Oo nga. <chuckles> parang 'di na sila creative no?
Oo, yung emotion parang ano na rin, ah, artificial.
Pwede mo na ring i-AI yung emotion mo. Kaloka mm.
Oo. So, dun ako nalulungkot para mas nagiging artificial yung emotion na nailalapat sa musika kung ikukumpara yung dating panahon. Oo, so
Hmm. Yes, agree ako diyan. Sobrang agree ako sa mga binahagi mo.